فاهمِك، وفاهم قد إيه يعني كمان ما بتبقيش واعية لعدد المرات أو أنتِ قطعتِ الشغل عدد مرات قد إيه، لأن الموضوع بيحصل تلقائي لما بييجي لِك notification أو بتمسكي الموبايل يعني، فاهم جدًا ده، طَب لمّا بتقطعِك رسالة من دُول كده، بتعرفي ترجعي للتركيز بسهولة؟ والَّا خلاص، بتاخدي وقت تاني أو كأنِّك بتعيدي الشغل من الأول عشان ترجعي تر
بصراحة لأ، يعني ما باقدرش أرجع خالص بسهولة، باحس إن أنا باخد فترة وقت كده، آمم، على حسب طبعًا اللي أنا كنت شغالة عليه، بس باخد فترة ممكن 5 دقايق، 10 دقايق، على أمّا بس، أبتدي أرجع تاني في الrhythm وأخش ط أشوف أنا كنت باعمل إيه، لو كنت أنا آه بادوّر على حاجة، لو أنا كنت آمم، بآمم، آآ، باجيب معلومة من حتة تانية، فبصراحة الموضوع بيلخبطني يعني، ما بيحسسنيش إني بابدأ من الأول، بس كأني آخر نقطة عملتها نسيتها، وأحتاج إني أقعد أبُصّ عليها تاني من أول وجديد.
ترجعي تاني. فاهمِك يعني، كمان بيرجّعِك إن أنتِ ممكن على أقل حاجة بتعيدي آخر نقطة تاني وبتبتديها من الأول، فاهم ده كويس، طَب قولي لي كده فكّرتي في حلول، يعني فكّرتِ في أي حلول عشان تخفِّفي الموضوع ده بالنسبة لِك يعني سواء إنها جابت نتيجة معاكِ أو ما جابتش، عملتِ أي حاجة عشان تعالجي الموضوع ده؟
اهم، هو أنا زي ما قلت لك- جربت موضوع إن أنا أحط موبايلي أعمل له silent، وما اكونش مشغلة يعني ال اللي هي الإشعارات بتاعته بصوت عالي أوي. بُصّ هو الموضوع باحسه يعني بينفع أوي خصوصًا مش خالص، فمش باقدر إن أنا أبُصّ عليه، بيعمل vibration، آمم، أنا بابُصّ عليه، وفي أوقات تانية بقى لمّا باشيل الvibration، بارجع أندم مثلًا لو حد اتصل بيَّ وما لحقتش أرُد في وقتها أو رسالة اتأخرت عليها، فباحس إن الموضوع يعني فيه الحلو والوحِش.
امم. آه. تحسي إن أنتِ ندمانة، آه.
آه، بالضبط كده.
يعني وحاجة إيجابية وكويسة أصلًا إن أنتِ حاولتِ، يعني إن أنتِ كونِك إن أنتِ حاولت تشوفي حَلّ أو إن أنتِ قدرت إن أنتِ تديري الموضوع يعني حتى لو بشكل بسيط وادّاكِ بعض النجاح، ده حاجة إيجابية كويسة فيكِ لأن أنتِ عارفة ومُدركة قد إيه حجم المشكلة، طَب خليني أقول لِك كده ما تعملي وقت مخصَّص مثلًا، فكّري إن أنتِ تخصَّصي وقت للموبايل مثلًا طول ما أنتِ شغالة، يعني مثلًا ممكن تشتغلي لمدة نُصّ ساعة، وتعملي تنبيه على الموبايل إن هو ده الtime بتاعُه مثلًا 5 دقايق، يبقى كُلّ وقت مثلًا نُصّ ساعة هتبُصّي 5 دقايق في الموبايل، وترجعي تاني وتبقى مِحتِرمة الروتين ده إن هو عندِك يعني break كُلّ نُصّ ساعة كده، وهتبتدي بقى كُلّ شوية زوّديه بشكل يعني تلقائي، يعني النهاردة خليتيها مثلًا نُصّ ساعة، بُكرة ساعة، بعد كده ساعتين، يعني الوقت يزيد أكتر، تحسي بحيث إن أنتِ تبعدي عن الموبايل بشكل تدريجي مش مرّه واحدة، إيه رأيِك في حاجة زي كده لو جر
اهم. آه. اهم.